Hum, sim, eu entendo. Ai, meu Deus. Eh, você você falou que você usa e-mail ou WhatsApp, você eu eu vejo que muitos americanos também usam o messenger normal do celular, né, que eu acho mais complicado. É, poi também, eu por quê que usa, né? E vo e você já você fala para o pessoal: "Não usa isso, usa o e-mail ou what o o é, o e-mail ou WhatsApp".
Morro de raiva. Uhum. Né, eles eh, eles são paradimác paradigmáticas. Então eles usam o SMS desde da década de 90. E pronto, não
Hum, sim. <chuckles> Aham. Nunca mais <chuckles> Aham. <laughs> Sim, ma eu acho o WhatsApp tão mais prático, né, do que o messenger, eu já tentei usar messenger com com alguns americanos e e eu não sei como que eles gostam disso.
Qual motivo de trocar? <laughs> Né. <chuckles> O O WhatsApp é perfeito, porque ele ele funciona tão bem que ele deveria substituir o e-mail, entende? Porque lá tem fotos, áudio, vídeo, ligação, documentos, PDF, atualização em tempo real, localização em tempo real, e <exhales> E um
Hum. Sim, sim, sim, com certeza. Um documento. Pron aham. Tá tudo. <laughs> Até se emocionou. <laughs>
Nenhuma outra plataforma tem.
O o Telegram tem, e eu uso com os meus amigos lá da Ucrânia, ucra islavicos, usam muito o Telegram, não entendo o porquê, eh, mas realmente o Telegram ele também é muito bom. Aham.
Ah, tá. Islávicos. Islávicos são de onde?
Eh, Rússia, Ucrânia, Polônia.
Leste da Europa, é isso? Ah, moleque.
Uhum, isso. Então eles usam demais. E realmente o Telegram ele ele ele é muito legal mesmo, dá s para para fazer bastante coisa e ele é um pouquinho mais rápido que o WhatsApp, às vezes. Você você já testou ele? Aham.
Uhum. Jura?

O que levaria um tempo maior para escrever, falado é bem mais natural e a pessoa vai poder executar aquilo, se for uma dica de como resolver um problema no computador, sabe. A pessoa vai tirar os olhos, vai só ouvir o meu áudio e fazer aquilo que eu estou pedindo pra ela fazer.
Hum. Hum. Sim, sim. Eu sei, eu entendo. Aham.
Certo? Então é útil.
Sim.
Mas a minha mãe não tem essa essa noção. <laughs>
Ah, meu Deus. Aí manda uns uns 10 de de 3 minutos.
A minha mãe não tem essa noção, então ela começa: "Oi meu filho, bom dia, Deus abençoe, tudo bem? E e os seus filhos, e a esposa? e. Ah, ontem eu falei com a minha tia com su sua tia, minha irmã e também eu tô meio passando mal essa semana", isso já foi 3 ou 4 áudios, tem mais só uns 10 pra eu pra eu chegar no no motivo da ligação. É.
<laughs> Aham. <chuckles> <laughs> <laughs> Ah, meu Deus. Ah, é assim é é engraçado, né, mas você você já percebeu também que toda toda todo o começo desses negócios de de voz, eh, é sempre o nome da pessoa. "Oi fulano, oi fulano". Se se você pegar um monte de de mensagem assim, e você só tocar a 1º parte é sempre: "Oi fulano, oi fulano, e aí fula" <chuckles> é é eu sempre achei isso engraçado. Aí poe Hum, hã.
<chuckles> <chuckles> Hã. Exatamente. E eu sou o eu sou o representante geral anti-áudio, a não ser que seja o exemplo que eu te falei. No meu eu nem sei como é que chama isso, uma frasezinha que você escreve no WhatsApp? Sabe.
<laughs> Aham. Hum. Frasezinha que você escreve no WhatsApp.
É, o WhatsApp tem geralmente as pessoas têm lá escrito: "Hi, ei, eu estou usando o WhatsApp. I'm using o WhatsApp".
Ah, sim, o o a descrição da pessoa, tipo isso?
Descrição, aquele é configurável, é. E você pode escrever assim, "Ah, olá, sei lá, estou ocupado." Eu a minha escreve assim
Uhum. Uhum.
"muito cuidado ao mandar áudios. Se eu quisesse ouvir sua voz, eu te ligava".
<laughs> <laughs> Genial. <laughs> Ai, gostei, gostei desse. Eh, re <laughs> e eu eu concordo, assim, de de tipo, eh, mandar mais texto mesmo, né, justamente porque fica irritante, às vezes, mandar áudio mesmo. Não falando que, eh, é ruim mandar áudio, mas
<laughs> "Eu te ligaria". <laughs> Ah. <laughs> É. Não não não não não não é o caso de ser irritante, aco acontece que pra ouvir 10 áudios da minha mãe, eu preciso parar o que tô fazendo.
Né. Pronto, exatamente, pronto, é consumir tempo, pronto, essa era a palavra. Hã.
Mas mas tem exceção.
<chuckles> Hã.

Você vê vídeo, vídeo nunca, se for uma mensagem de vídeo, nunca, <chuckles> só se for meu meu aniversário <laughs> fazer uma ligação de vídeo, também, só em só em caso de família, assim, para mos "Deixa eu te mostrar como é que está essa o vazamento aqui". Aí a pessoa faz a chamada de vídeo. Fora isso, nunca, nunca, nunca, nunca. Eu faço ligação de vídeo para minha esposa, para os meus filhos, fora isso, não me ligue de vídeo, pelo amor de Deus. <chuckles> Hã, Então
Uhum. Nunca? Sério? <chuckles> <laughs> Aham. Uhum. Aham. Hum. Uhum. <giggles> Que interessante, <chuckles> nem pra nem pra amigos, assim, que: "Ah, faz tanto tempo que a gente não se fala, bora se falar". Eh, é faz mensagem de vídeo?
De jeito nenhum, para mim não
Olha! Aham.
para mim não.
Nossa! Hã.
Poi eu eu não eu não eu não eu não tenho tempo livre, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Então, eu estou fazendo alguma coisa, se eu tiver que ouvir o seu áudio ou ver o seu vídeo, eu vou ter que parar o que eu estou fazendo, sabe.
Certo. Uhum. Sei, sei.
Pode ser um amigo que vai me dar prazer pela sua presença, para ser um amigo que está interrompendo o que eu estou fazendo. <laughs>
Uhum. Hum. <chuckles> Entendi. <laughs>
<laughs> Tô sendo muito drástico, eu não e eu não sou chato, eu sou legal com todo mundo.
Ah, não, aham. <giggles> Ah, algumas Hã.
Mas eu tenho 2 filhos, 1 esposa, 3 empresas, vai vendo.
Ah, nossa! Não, realmente <chuckles> não, assim, algumas pessoas têm que respeitar, né, que as pessoas gostam e que as pessoas não gostam, tá. É igual o os ameris fa os americanos falam, né, está certo, eh eh ah, como é que eles falam mesmo? Agora eh: "Tá certo concordar em discordar". Pronto, eles falam assim.
Né. Agree to desagree. É, nós concordamos em discordar, é, eu não não não tenho a mesma opinião por você do que você, mas tudo bem.
Isso, exatamente, pronto. <laughs> Então Hum, exatamente, então tá tá tudo bem, se se não gosta, eu gosto, tem que respeitar, né, o importante é isso. Eh, mas, eh, você fala com a maioria das partes da com as pessoas, eh, no WhatsApp ou você usa outro tipo de de aplicativo, tipo, Telegram ou o Discord ou outro mesmo?
E